आजकल हाँ, ये बहुत बढ़िया सवाल पूछ लिया आपने। तो बताना चाहूँगा, आजकल क्या होता है कि पुरानी फ़िल्में अ, वापस से री-रिलीज़ हो रही हैं, औ उसके अंदर, हॉर हॉल के अंदर। तो अच्छी बात है ये तो, कि हम लोग मौका मिल सकता है। जी। तो जैसे अभी कुछ दिन पहले की बात है, जिसमें अ, पुरानी फ़िल्म थी अ, अक्षय कुमार की ही, जिसे वापस रिलीज़ किया गया था, शायद नमस्ते लंडन। तो वो भी एक अच्छी फ़िल्म है। अगर मौका मिलता आपको कि इस फ़िल्म को दोबारा अ, है तो पुरानी फ़िल्म ये, देखिए, 2008 की है, आसपास की है। लेकिन अगर आपको मौका मिलता, आपके शहर में अगर ये परि प बड़े पर्दे पे आती है, तो ज़रूर देखिएगा, बहुत मज़ेदार फ़िल्म है।
अच्छा। अच्छा, ऐसा है? हाँ, ये तो अच्छी बात है। हुँ। अच्छा। अच्छा है। हाँ। हाँ। जी, अगर बड़े पर्दे पर आई, तो मैं तो ज़रूर देखूँगी ये कॉमेडी मूवी, और अगर नहीं आई, तो मैं घर पे ज़रूर देखूँगी, या जो ये आपने नई फ़िल्म एक मुझे बताई, पुरानी फ़िल्म, जो मेरे लिए नई रहेगी, तो मैं ज़रूर देखूँगी। और
हाँ। <chuckles> जी, जी। हाँ। हाँ, तो ये बहुत ही रोचक है कि देखिए, हमें मौका मिल रहा है कि बॉलीवुड की कुछ अच्छी फ़िल्में, पुरानी, जो मशहूर हैं, वो वापस से री-रिलीज़ हो रही हैं।
हाँ। एक देखिए, थिए थिएटर में बात करने का द वो फ़िल्म देखने का एक मज़ा ही कुछ अलग होता है, इसलिए। है ना? घर पे वो माहौल नहीं मिल पाता है। लेकिन अगर नहीं मौका मिला फ़िल्म थिएटर में देखने का, तो घर पे तो ज़रूर देखेंगे ही। और अच्छा लगा मुझे सुनके कि आप आपकी स्टोरी सुनके इतना हाँ।
हाँ, वही तो। जी। जी, आजकल तो अब आपके पास हाँ, आजकल तो ऑप्शन है ना, देखिए, कितने सारी हैं। आजकल तो अपना नेटफ्लिक्स चला लिया, कोई ओटीटी देख लिया, स्मार्ट टीवी है, और यूट्यूब पर चला लीजिए, आपको फ़िल्म पसंद है। और मैं तो जी, और आजकल आपके बच्चों के लिए तो, देखिए, अगर आप देखना चाहें ना, तो पुरानी फ़िल्में, जैसे आप जुरासिक पार्क दिखाइए उनको, जब भी आपको मौका मिले। "जुरासिक पार्क" की फ़िल्में बच्चों को ज़रूर पसंद आती हैं, जिसमें डायनासोर होते हैं। जी।
स्मार्ट टीवी है, उसमें देख सकते हैं। हुँ। हाँ, हाँ, पुरानी मूवी है, तो यूट्यूब पे भी चल जाएगी। हाँ। हाँ। जी, हाँ। बिल्कुल।